Ah, eu tenho uma que é elétrica e aí ela é bem mais tranquila. <chuckles>
É, ela é mais tranquilinha, né, eu tenho aquela normal, se eu já tenho medo, imagino para ensinar minhas filhas. Eu já quando a panela de pressão está ligada, eu não fico dentro da cozinha.
Aham. <laughs> Se der para eh, co "dos males o menor, se estourar eu não estou aí dentro". Aham.
Nunca se sabe. Exato, e eu falo para minhas filhas a mesma coisa: "Está ouvindo o barulhinho?". Eu sempre falo: "Barulho de casa tradicional brasileira é o o barulho da ca da panela de pressão, né". <chuckles>
Aham. E aquele cheirinho do feijão sendo cozido, né, aham.
Exato. Ou da carne assada, porque eu faço muito carne assada na panela de pressão também.
Hum. Boa, boa, olha, você está falando aí está me dando uma fome já. <laughs>
É, não fala, não fala, que hoje eu tenho para comer aquela o franguinho desfiado feito na panela de pressão, sabe.
Ah, boa. É
Com uma saladinha super leve.
Uhum. Mas olha, legal que as meninas as meninas aí da sua casa estão interessadas também em aprender a cozinhar, né, não está sendo, ali, um fardo para elas, porque se elas têm até o caderninho, eh, é legal isso.
Uhum. Exato. É, eu acho que é importante, né, os pais meio que darem um incentivo e de vez em quando até mesmo forçar, né, porque
Uhum. É, porque adolescente não quer fazer nada que os pais falam, então tem que dar uma forçada na barra.
Exatamente. Exatamente. "Ah, eu não quero, não quero, não quero, mas você vai ter que aprender um dia para sobreviver, então vamos embora". E
"Eu também não quero trabalhar, mas eu tenho, e aí?". <laughs> Na vida a gente não faz só o que quer.
É, infelizmente, né. Eu quero ser eu quero um salário de 4000 € e ficar deitada na cama o dia inteiro, mas isso não acontece, então vamos aprender, né.
Aham.
É assim.